Ah, actually merong magkakalayo, merong malalapit kaso hindi ko sila nakikitang lumalabas, alam mo 'yun, na parang, ah, mas <chuckles> Oo nga, 'no.
Ah, naka-work from home din, hindi, joke lang. 'Di ba malay mo naka-work from home silang lahat possible. Pero 'yung diyan sa bahay niyo, ah, may malapit pang bahay?
Meron naman pero kasi puro matatanda 'yung nakikita ko, ah, hindi ko na nakikitang
Oo. Ay, so may preference ka sa age? 'Pag makikipagkaibigan dapat baka age mo pa din or, ah, mas matanda or mm.
Mm. Actually, meron kasi siyempre 'pag matatanda na, baka naman hindi hindi kami magkaintindihan or sabihing gusto kong pumunta or gumala kami sa mall 'di ba parang ang hirap ang hirap yakagin, oo.
Hmm. Mm. Hmm, sabagay make sense din naman. Pero diyan sa 3 months mo ngayon diyan sa bago mong tinitirhan, ah, may ma mga triny ka na ba na way para mak magkaroon ng kaibigan, pero hindi nag-work?
Actually meron, alam mo ba nilakad ko talaga 'yung tindahan do'n sa pinaka kanto, ang layo <chuckles> no'n, ah. Talagang makahanap lang ng kaibigan, 'no.
Ano 'yan? Ilang minutes?
Ah, siguro sabihin nating nasa 10 minutes din, 'di ba sobrang layo. Tapos, ayun nga kumbaga, ah, para kasi sa akin 'yong, ah malayo na ba 'yon, 'yong 10 minutes <scoffs> sa'yo? Para sa'kin sa'kin malayo <scoffs> na 'di ba. Ayun nga, kumbaga pumunta ako do'n tapos may nakita naman akong tindera. Ah, bumili ako siyempre kumbaga para may conversation kahit papaano 'no, tapos biglang dumating 'yong sobrang dami niyang kaibigan, parang nahiya ako na makiisyoso pa oo. 'Yong parang, "Ano ba 'yan mali yata 'yong tiyempo ko." Kaya nangyari umuwi na lang ako. Oo.
Mhm. Yes, oo pag nilakad. Oo, nilakad. Mm. Mm. Na-left out ka. Ah. Mm. Ah, so parang sinasabi mo 'yung part ng, ah, 'yu 'yung part na nahihirapan ka makipagkaibigan is kung pano ka makipag-communicate gano'n ba? Mahiyain ka ba?
Ah oo, tama ka do'n mahiyain din ako. Ah, talagang pinipili ko din talaga kung sino 'yong dapat kong, ah, gawing kaibigan. Kasi siyempre, ah, kumbaga nahihiya nga ako dahil siguro, ah, dahil ah, ano ba, dahil nga may <scoffs> pagka-introvert siguro nga ako. Dahil siguro namana ko rin do'n sa tatay ko 'no, pero, ah, gusto ko lang kasi sa kaibigan 'yong hin nabibilang lang. Ayoko kasi ng marami, alam mo 'yon? Mm.
Mm. Mm. Totoo din naman 'yun, parang mas maganda 'yung konti lang pero quality kaysa naman sa ang daming kaibigan pero mga hindi mo mahagilap 'pag kailangan mo ng tulong, di ba? So, ah, 'yung pagiging introvert mo ba no'ng bata ka pa? Tapos kung no'ng bata ka pang gano'n na introvert or mahiwa mahiyain talaga pano ka nagkakaroon ng kaibigan? Paano 'yung approach mo before?
Mm. Mm.